Mh-mh.
Mi piace un po' questo punto di vista. Faccio un lavoro che non mi s non richiede tanta connettività, non richiede tanto
Okay.
Lo posso Scusami.
Cioè, mhmm, sei un po' il gestore di te stesso, diciamo.
Sono il gestore di me stesso, non ho bisogno di stare connesso, sai, con con il telefono. Mi piacerebbe riuscirmi ad allontanare, però allo stesso tempo riconosco, che potrebbe rappresentare anche un problema per me poi ad un certo punto, no, perché magari
Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Eh sì, ma, mhmm, effettivamente cioè io sono un po' il tuo contrario allora sotto questo punto di vista, perché io io i social comunque li utili cioè non è che li utilizzo diciamo per creare contenuti io, cioè, ovviamente, però, mhmm, sai nella noia, no, in quei momenti apparentemente vuoti <chuckles> li riempio appunto, che ne so, con TikTo In realtà, più che altro è TikTok il mio come dire, la mia addiction, perché per <chuckles> perché Instagram non lo uso, praticamente non metto quasi mai nulla, quindi <chuckles> mi importa poco.
Ah, vedi. Mh. I okay. Ci sta. Il tuo baratro ci sta. Ci sta perché Poi secondo me quella quel anche questa cosa, no, mi hai fatto ragionare su questo secondo me anche, mhmm, il la freschezza dei contenuti, no, ha una ha un' influenza diversa sulla psicologia. Cioè, ad esempio, i video che sono su TikTok virali, nella maggior parte non stanno anche su Instagram, non so se la sapevi questa cosa, e que e quelli che stanno su Instagram non stanno su Facebook, no, e quindi, diciamo, è come se, uhm, targettizzasse molto bene le persone e e proponesse, sai, mhmm, <clicks tongue> delle cose che possono interessare. Ad esempio io ho degli amici, no, che hanno 26, 27 anni che, mhmm, hanno proprio l'umorismo basato sulle cose che vedono online. Capito?
Sì. Mh-mh. Sì. Ah-ah. Sì, sì. No, effettivamente sì. <chuckles> Okay. Okay. Sì, sì. Okay. Mh-mh. Ma guarda, quello purtroppo sono caduta vittima anche io, cioè non umorismo basato su quello, però comunque vocabolario proveniente da lì.